Mhm ma masasabing sakto lang oo mhm.
Oo, mm. Na-try mo yung ano yung tuck-in na hindi naman yung bang balloon balloon pero parang nakatuck-in ka ng skirt tapos yung upper mo is medyo fit ganun?
Okey. Mhm ah okey. Mhm.
Na-try mo naman yun? Yung ganong style? Mm kasi
Okey sabagay oo mhm.
Hmm. Kasi kung ikaw is medyo chubby, medyo malaki yung braso. Parang ang pangit din kung yung parang balloon yung sa may braso di ba? Pa balloon siya. Kasi parang kung titignan is parang mas lalaki. Oo oo what if yung ano yung isuot mo yung parang ano yung parang fit na hindi naman gaano yung stretchable ganun. Oo tapos sa baba
Mhm. Mas lalaki. <chuckles> Okey, mhm. Ah, oo.
Oo sa baba parang loose siya.
Mhm. Ma
Na pwede kang mag tuck-in ganun. Para hindi kita din yung ano, di ba pag tinatago mo yung tiyan. <chuckles> Mm.
Alam mo sa totoo <chuckles> oo, alam mo guilty ako diyan talaga no. Na alam mo minsan talaga ay yung, ah, kumbaga bilbil ka iniisip kung paano itago o yung belly oo yung tiyan ayun. Kaya tama din yung sinabi mo no? Na talaga nga titingin ako dapat ng ah, swak oo sa at, ah, fit sa katawan. Para siyempre naisip ko nga din talaga no kapag, ah, komportable ako, ah, mas magiging, ah, komportable ako kung nakikita ko din naman talaga na, ah, sakto sa sukat ng katawan ganyan. At, ah, maganda yung sinabi mo na pwede akong mag research, oo ng mga style din ng damit pwede, at babagay sa akin, oo. Nagkaroon ako ng idea, kasi alam mo sa totoo lang hindi ko pa yun nagagawa. Oo minsan kasi, oo minsan kasi nakasanayan ko na lang na bumili sa physical store, ah, magsukat ganyan, nakahiligan ko din kasi yung alam mo yung second hand <chuckles> na mga dresses ganyan, mahilig din sa dress, oo at tsaka sa skirt. So, madalas nagpupunta ako sa mga ukay-ukay ayun. So, hmm kasi, gusto ko yung kumbaga naisusuot ganyan, nakikita ko personally. Pero nagkaroon ako yan na, ah, mag search din ako, alam mo yun? Para, ah, makita ko yung sakto din talaga na babagay sa sa akin oo kung may mga style dun, ano ba yung dapat na i-pair sa mga ganitong style ng damit, ayan. So salamat naalala mo na yun, oo at at.
Oo. Tama. Oo. Mhm. Tama. Hmm. Oo. Hmm. Hmm. Oo. Hmm hmm. Oo. Hmm. Okey naman yun. Mhm. Hmm. Yeah, oo. <chuckles> Walang anuman, oo.
At gagawin.